เขาเป็นคนไทยค่ะ เขาเป็นคนไทย อะฮะ อ่า แต่ก็คืออันนั้นน่ะ
อ๋อ โอเคค่ะ อ๋อ แล้วตอนนั้นก็คือแบบตกลงปลงใจเนาะ
ใช่ แต่ สตาร์ต อะ เรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะว่าเขาอะ ด้วยอายุอานานเขาเนี่ย เขามีครอบครัวแล้วล่ะค่ะ อืม ก็เลย ก็เลยแบบว่าเริ่มต้นด้วยกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วค่ะ อืม แต่แบบว่าตอนแรกก็แค่คุย เพราะว่าอยากจะ อยากจะได้บริษัทใหม่ แต่ไป ๆ มา ๆ มันก็ไม่ได้แค่คุย มันก็ลึกไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลายเป็นคบหากัน จนกระทั่งว่า
อืม ค่ะ อ๋อ อย่างนี้นี่เอง อืม อ๋อ เข้าใจเลย อืม อ๋อ ด้วยความใกล้ชิดเนาะ
ใช่ค่ะ ก็พอคบหากัน ก็ โอเค เรารู้ เรารู้สถานภาพตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
ค่ะ อืม คืออันนี้เรา เรารู้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะว่า อ๋อ เขาแบบมี อาจจะมีแบบคนที่คบอยู่แล้ว หรือว่ามีครอบครัวแล้ว? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ด้วยอายุเขาอะค่ะ ถ้าไม่ ถ้าไม่หลอกตัวเองจนเกินไปต้องรู้ค่ะ <laughs>
อืม <laughs> โอเค โอเค อันนี้พอจะนึกภาพออกเนอะว่า เออ อะ ก็อะ หน้าตาดีด้วยไหมคะ? หน้าตาแบบ อา หน้าตาบุคลิกภาพจะต้องดีแหละเนาะ เออ ประมาณหนึ่ง อย่างเงี้ยนะคะ คือเราถึงมั่นใจไงว่า ว่าแบบ ถ้าสมมุติว่า ดีขนาดเนี้ย เพอร์เฟกต์ขนาดเนี้ย ไม่น่าจะ ไม่น่าจะเหลือรอดมานาน <laughs> น่าจะแบบว่า
<laughs> เออ รู้ได้ไงอะ? <laughs> ใช่ค่ะ เขาเป็นคนหล่อ อือฮึ ด้วยอายุแหละค่ะ ไม่ได้ด้วยหน้าตาหรอก ด้วยอายุนะคะ อะฮะ ก็คือเขาเป็นพ่อ พ่อเราได้ เราก็ เราก็ สรุปอะ ไอ้ ไอ้บริษัทนั้นน่ะค่ะ เขาก็สลายตัว เขาไม่ได้ เขาไม่ยอมมาเปิด อะฮะ ก็กลายเป็นว่า เรา เราคบฟรี เออ
อ๋อ โอ้โฮ โอเคค่ะ แล้วเป็นยังไงต่อคะ? โอ้โฮ อ้าว อ้าว อย่างงี้ไม่ผิดแผนเหรอคะเนี่ย?
<laughs>
เนาะ
ซึ่งก็ เราก็กลับไทยมา แต่เขาก็ยังทำงานอยู่ที่นั่น แต่ว่าด้วยความที่เรากลับไทย แล้วบ้านเราก็อยู่ต่างจังหวัดด้วย แต่เขาก็ยังมาหา แบบว่าบินจากที่นู่นมาหาตลอด คะ ทุกเดือน
อืม อืม โอ้โฮ อุ๊ย! อย่างงี้นี่ เท่าที่ฟังดูนี่ ก็คือไม่ ไม่ได้แบบมีการแบบคบแบบผิวเผินนะ หมายถึงว่าเขาก็ยังแบบลงทุนมาเนี่ย คือทั้งเวลา ทั้งเงินเนี่ย เขา เขาก็พร้อมที่จะแบบเสียตรงเนี้ย เพื่อที่จะมาหาเรา มันไม่ได้แสดงว่า เขามีความจริงใจกับเราในระดับหนึ่งเลยเหรอคะ?
อืม เขา